Anlıyorum. Eee, aslında, evet, tabii ki, yani, bu çoğu insanın, eee, çekindiği bir konudur ama şöyle bir şey: Eee, sonuçta sen nazikçe yaklaştığın sürece eğer rahatsızlığını hissedersen bir daha yaklaşmazsın. Eee, nazik de olduğun için, hani, orada kimseye bir zarar vermiş olmuyorsun. Dolayısıyla, hani, her deneme bir deneyimdir derler ya, eee, bakarsın, eee, işte, olmazsa eğer bir daha gitmezsin yanına gibi düşünebilirsin. Bu seni biraz rahatlatır belki.
Doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun, aslında, olabilir. Sonuçta kötü bir niyetim yok orada; yeni insanlarla tanışmak, onlarla sohbet etmek istiyorum, hani, onlara sonuçta, eee, farklı bakış açılarını tatmak, eee, bir konuya dair uzun uzadıya bir sohbet gerçekleştirmek istiyorum, çünkü çok fazla deneyimleyebildiğim bir şey değil bu süreçte çünkü, eee, zorlandığım için, eee, ve bu aslında bana çok yardımı dokunacak bir öneri. Gerçekten çok teşekkür ederim.
Aynen. He, rica ederim, ne demek. İnşallah işe yarar. Peki, eee, şöyle bir şey, yani, sen hani, eee, baskete gidiyorum demiştin. Baskette de Türklerle mi oynuyorsun? Orada da Alman arkadaşların var mı, yani Almanlar var mı?
Hı hı, evet. Orada biraz da uluslararası Hı hı. Eee, biraz da uluslararası böyle, eee, hem Alman ağırlıklı ama böyle birkaç tane başka ülkelerden gelen insanlar da var. Eee, onlardan biri de benim ama bu aslında sanırım o sosyal çevre kurmanın zorluğunun en az olduğu yer diyebilirim. Orada biraz daha sıcak karşılandım. Tabii ki burada birazcık, eee, dil konuşmaktan ziyade biraz basketbol konuşuyor diyebilirim. Yani topu nasıl. oynuyorsunuz, takımla olan ilişkiniz nasıl? Eee, orada tabii ki illaki takım arkadaşınızla konuşuyorsunuz ama ben birazcık da, hani, bazen, eee, kolayıma kaçtığı için İngilizceye döndüğüm de oluyor. Orada mesela İngilizce bilmeyen çocuklarla bazen problem yaşayabiliyoruz. Eee, orada iletişim kurmak için benim Almancaya dönmem gerekiyor. Bazen, eee, tek tük ediyorum, bazen kelime aklıma gelmiyor gibi gibi sorunlar o iletişim kurma sürecinde biraz zorluk yaşatıyor ama basketbol eee, daki yeni insanlarla tanışma süreci be bana çok iyi gelmişti gerçekten.
Anlıyorum. E Evet. Hı hı. A, çok harika bir şey gerçekten. Zaten, eee, hani, eee, gerçekten bu tür ortamlarda bir çevre oluşturmak çok daha, eee, kolay olur. Eee, şöyle bir şey yapabilirsin belki: Eee, tamam basketbolda orada görüşüyorsunuz ama onlardan, hani, kendine yakın hissettiğin, arkadaş olmaktan, eee, mutlu olacağını düşündüğün 1 veya 1-2, eee, basketbolcu arkadaşına, eee, dışarıda görüşme, eee, teklifinde bulunabilirsin. İşte, bir kahve içelim ya da, işte yemek yiyelim. Ne bileyim, işte, senin için hangisi uygunsa böyle bir teklifte bulunabilirsin ve, eee, hani, dışarıda da görüştüğünüz için belki de bakarsın gerçekten, hani, eee, bağ kurabileceğin, arkadaşlık edebileceğin insanlar çıkar onlar ve, eee, hani, böylece onların da çevreleriyle tanışarak çevreni geliştirebilirsin. Sence bu işe yarar mı?
Gerçekten de. Doğru. Hı hı. Tamam. Hı hı.